คือก่อนหน้าเนี้ยค่ะ เราอะชอบกิจกรรมหนึ่งมาก ๆ เลยค่ะ ก็คือการแบบว่าได้ชงมัตจะในแต่ละวันเนาะ ในช่วงหลังมื้ออาหารค่ะ คือเราอะมีความสุขกับมันมาก ๆ เลยที่ แต่ละวันเนาะที่ได้ทำ รวมถึงการได้แกะ เหมือนกล่องพัสดุแบบมัตจะแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เอา ซื้อมาชงด้วยอะค่ะ แต่ช่วงนี้อะค่ะ เริ่มรู้สึกว่า <tsk> มันไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการจะสั่งมัตจะเพิ่ม หรือว่า ในการได้ชงมัตจะอะ มันไม่ได้สนุกเท่ากับ เดิมแล้วอะคุณ ที่แบบ โอ้โฮ! เมื่อก่อนเราตั้งใจมาก เรากะปริมาณตวงทุกอย่างแบบตามสูตรดีมาก ๆ เลย แต่ปัจจุบันน่ะ เอาแบบง่าย ๆ เลยแล้วกัน บางวันก็ไม่ ท แทบไม่ตวงเลย แต่ว่าช่วงเนี้ย เริ่มจะไม่ได้ชงแล้วอะค่ะ เลยรู้สึกว่า "เฮ้ย! ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้นะ" เหมือนเริ่มกังวลมาก ๆ เลยค่ะ อยากจะให้มันยังเป็นความชอบอยู่อะ เลยอยากจะมาขอเทคนิคหน่อยได้ไหมคะ?
อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ! แค่คุณพูดมาว่าสิ่งที่เคยชอบ ใช่ไหมครับ ทางผมเนี่ย ก็รู้เลยครับว่า มันต้องเป็นเรื่องที่มีความหมายครับกับตัวคุณมาก ๆ เลย เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย เอ่อ กับการชงมัตจะ ถูกไหมครับ มันก็เคยเป็นอะไรที่คุณทำอะ แล้วมันมีพลัง ใช่ไหมครับ แต่ว่าตอนเนี้ย เหมือนกับพลังที่จะมา อยากให้ทำสิ่งเหล่าเนี้ย มันหายไป ใช่ไหมครับ เอ่อ แล้วอย่างเงี้ยครับ อยาก อยากจะถามสอบถามเพิ่ม ให้คุณเล่าลงรายละเอียดหน่อยอะครับว่า เวลาที่สูญเสียเรียง แรงจูงใจเนี่ย มัน มันออกมาในรูปแบบไหน? อ สำหรับคุณน่ะครับ แบบว่าไม่อยากเริ่มเลย หรือว่าเริ่มได้ แต่ว่าเราก็ไม่อยากทำต่อ หรือเป็นในลักษณะของทำไปแล้วก็รู้สึกเฉย ๆ อย่างเงี้ยครับ? มันไม่มีคำตอบไหนถูกผิดนะครับ แต่อยากให้คุณช่วย ๆ เล่ามาให้ผมฟังหน่อยครับ
อืม อืม อืม ค่ะ ได้เลย ได้เลยค่ะ คือส่วนตัวอะ รู้สึกว่ามันจะเป็นตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลย ก็ ก็มีส่วน แล้วก็ บางทีก็เหมือนเริ่มได้แล้วนะคะ แต่ไม่ได้แบบว่าจริงจังเท่ากับตอนแรกอะ บางวันคือแบบ โอ้โฮ! แค่คิดจะไปทำอะ เราก็ไม่อยากทำแล้ว เดี๋ยวต้องล้างนู่นล้างนี่เยอะมาก คือไปคิดแบบนั้นเลยอะคุณ จนทำให้ จากที่แบบว่า เฮ้ย! เคยเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบนะที่แบบชอบทำมากเลย แล้วก็มีความสุขกับมันมากอะ กลายเป็นไม่สนุกไปเลยค่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่ง ก็คือแบบว่าพอได้ทำแล้วอะ กลับกลายเป็นเหมือนไม่ได้ตั้งใจเท่าเดิมอะ เหมือนลดขั้นตอน ลดวิธีการต่าง ๆ ลงไปเลยอะคุณ
ครับ โอ้โฮ ขอบอกตรงนี้เลยครับว่า มัน มันไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะ แล้วก็ไม่ได้แปลว่า คุณกำลัง เหมือนกับล้มเหลวกับสิ่งที่ ที่เคยทำ ทำในสิ่งที่เคยชอบ เงี้ยครับ แต่ฟังได้แล้วครับ ผมรู้สึกได้เลยว่า มันเหมือนใจคุณน่ะกำลัง เหนื่อย หรือสับสนกับตัวเองว่า ทำไมอะครับตัวคุณถึงไม่รู้สึกแบบเดิมแล้ว เออ ทางเนี้ยครับผมก็อยากจะรู้จัก ส ในสิ่งนั้นน่ะครับมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งว่า เอ่อ ความรู้สึกอะครับเวลาที่คุณน่ะครับได้ชงมัตจะในตอนแรกอะ มันเป็นยังไงอะครับ? ตอนที่เรายังอินกับมันอยู่
อืม ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ เราแบบแฮปปีมากเลยนะคุณ เพราะว่าแบบ โอ้โฮ ในการตักตวงในแต่ละครั้ง การทำอะไรในแต่ละอย่าง การได้ตวงน้ำ ตวงนม ตวงความหวาน ตวงมัตจะ การได้แบบว่าคนมัตจะเนาะ ให้มันเกิดฟองต่าง ๆ คือแบบ โอ้โฮ เราสนุกมาก ๆ เลยค่ะ แต่พอแบบช่วงเนี้ยมันกลับกลายเป็นแบบว่า โอ้โฮ ขี้เกียจมาก บางวันน่ะแทบจะแค่เอาแบบ <sniffs> มัตจะไปใส่กับนม แล้วก็เขย่า ๆ ๆ แล้วก็ใส่น้ำหวาน แล้วใส่น้ำแข็ง แค่นั้นเลยอะ <sniffs>
อืม อืม อะฮะ อืม เหมือนกับว่า กระบวนการ หรือว่าวิธีการในการทำเนาะ จากเดิมที่คุณก็ต้องกรองมัตจะก่อน แล้วก็มีการคิดสูตรว่า เอ่อ วันนี้คุณจะกินอะไร? เอาไปผสมตัวมัตจะเนี่ยกับอะไร? แต่ว่าใน ปัจจุบันนี้ เหมือนกับลดขั้นตอน หรือกระบวนการลงใช่ไหมครับ? แค่เอาผงไปผสมกับนม แล้วก็เติมน้ำหวาน แล้วก็ดื่มได้เลย เอ่อ แล้วอย่างเงี้ยครับ คุณพอจะจำ หรือว่าพอจะนึกได้ไหมครับว่า ช่วงไหนอะ? ที่มันรู้สึกว่า พฤติกรรมตรงเนี้ยเริ่มเปลี่ยนไปอะครับ ตั้งแต่เมื่อไหร่?
ใช่ ใช่เลย ก็น่าจะเป็นช่วงแบบหลังจากที่เราแบบเจอกับน้ำท่วมมั้งคะ คือก่อนหน้าน้ำท่วมอะ คือแบบ โอ้โฮ! เราสนุกมาก อย่างที่บอกเลยเนาะ แต่ละอย่างที่ได้ทำ แต่พอเป็นน้ำท่วมมันเกิดขึ้นน่ะ กลับกลายเป็นแบบว่า อุปกรณ์บางอย่างอะมันก็หายไปกับน้ำท่วม แล้วก็แรงจูงใจบางอย่างมันก็หายไปกับน้ำท่วม เพราะว่าเราต้องมีการจัด แล้วก็เหมือน บ้านเตรียมบ้านทุกอย่างแบบเยอะมาก ๆ เลยค่ะ เลยไม่ได้มาโฟกัส อ่า ที่ อ่า การชงมัตจะเท่าเดิมอะค่ะ
อือฮึ อืม อืม อืม อืม ครับ โอ้ เข้าใจเลยครับว่า บางครั้งเนาะ ใน ในสิ่งที่เราชอบ หรือว่าสิ่งที่คุณอะทำได้ดี แต่บน ใน ในโลกเนี้ยครับ มันก็มี เหมือนกับว่าเป็นเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมได้เข้ามากระทบ ใช่ไหมครับ แล้วก็เหมือนกับเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะ ที่คุณบอกว่าเป็นน้ำท่วม มันก็เข้ามา แล้วมันไม่ได้ ไม่ได้พัดพาแค่น้ำอะครับ มันพัดพาทั้งความรู้สึก ทั้งสิ่งที่คุณเคยชอบไปด้วย ถูกไหมครับ? เออ อย่างเงี้ยครับ ก็คืออยากจะบอกว่า ที่จริงแล้วอะ เอ่อ แรงจูงใจเนาะของคุณน่ะ มันไม่ได้หายไป เพราะว่าคุณแบบไม่ดีพอเลย แต่หลายครั้งอะครับมันอาจจะหายไป เพราะว่าใจคุณน่ะครับ เหมือนกับกำลังเหนื่อยเนาะกับเหตุการณ์ที่ ที่มันเกิดขึ้นน่ะครับ อย่างเช่นที่คุณประสบพบเจอมา ก็คือในลักษณะของรูปแบบที่เป็นน้ำท่วมอะครับ
อืม โอเคค่ะ อันนี้เข้า ใจขึ้นมาเยอะเลย แล้วก็แบบเหมือนน่าจะเริ่มแบบคลายกังวลคลายความเครียดได้เยอะแล้วค่ะ เพราะว่ามันก็มีผลมาจากน้ำท่วมด้วยเนาะ ที่ทำให้เราเสียแรงจูงใจจากสิ่งที่เคยชอบ ได้เลยค่ะ แล้วถ้าอยากจะแบบว่าหาวิธีให้ตัวเองอะ กลับไปชอบมันเหมือนเดิมล่ะคะ พอจะมีวิธีไหนแนะนำบ้างไหมเอ่ย?
อืม ครับ อื้อฮือ ถ้าจะเป็นในแนวทางเนาะที่จะค่อย ๆ กลับไปเหมือนกับค่อย ๆ เติมฟืนเติมเชื้อไฟ ให้กับไฟในการทำสิ่งที่ชอบมันกลับมาโชติช่วงอีกครั้งใช่ไหมครับ? อันนี้ก็เหมือนกับ ว่า จะเป็นเทคนิคเล็ก ๆ ครับ เหมือนกับ ก็จะเป็นอนุญาตให้กับตัวคุณนะครับ ไม่อินได้ชั่วคราว คือเหมือนกับว่า ก็ คุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกลับไปชอบ หรือว่าทำในสิ่ง ๆ นั้นนะครับ ได้ ได้แบบเดิมในทัน ทีอะครับ เพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนกับกดดันตัวเองใน เกินไปเนาะ ว่าเรา ว่า "อุ๊ย! ทำไมอะ ในเมื่อแต่ก่อนน่ะ เรา เรารู้สึกว่า เราทำมันได้ดีเราเคยอินกับมัน" แบบเนี้ย แต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่า เอ่อ ที่ผ่านมาอะครับ มันก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เราได้เจอกับเหตุการณ์อะไรต่าง ๆ ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม หรือแบบว่าเราได้ลองหลาย ๆ สูตรแล้วใช่ไหมครับ? แล้วมันก็อาจจะเกิดเป็นจุดอิ่มตัวอะครับ เราก็อยากจะค่อย ๆ ให้คุณน่ะไม่รู้สึกกดดันในตรงเนี้ยครับ เพราะว่าถ้ารู้สึก ยังรู้สึกว่า เอ่อ เราวิ่งไล่ตามความชอบแบบ แบบเดิมที่เราเคยเป็นอยู่อะ มันเหมือนกับ เอ่อ เส้นชัยตรงนั้นน่ะมันก็จะยิ่งถอย ๆ ห่างออกไปอะครับ
อืม อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ โอเคเลย เริ่ม เริ่มเข้าใจมากแล้ว แล้วก็น่าจะลดความกดดันของตัวเองได้ด้วยเนาะ เพราะว่าเหมือนช่วงเนี้ย ก็แบบว่าพยายามแบบ <tsk> เอ่อ
เออ ครับ
อยากจะทำมันหรือว่ารักษามันน่ะ แต่เราก็ โอ้โฮ มันยากมาก เพราะบางทีพอพยายามมากเกินไป มันก็แอบรู้สึกเหมือนฝืน กลายเป็นเราอะแบบบังคับตัวเองไปเลยอะค่ะ
อา อา ครับ อา บางครั้งอาจจะใช้ ในเทคนิคหนึ่งครับที่เป็น เรียกว่าเปลี่ยนขนาด แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนทิศทาง คือ คือเราก็ยังทำสิ่งที่คุณชอบเนาะ ที่บอกว่าเป็นชงมัตจะอย่างเงี้ยครับ ก็คือ แต่ถ้าเคยทำได้ใน ในแบบ เอ่อ ปริมาณที่เยอะ ก็อาจจะลองใน ในแบบทำ ทำแบบน้อย ๆ ลง เงี้ยครับ ถ้าเคย เหมือนกับ เปรียบเทียบก็คือ เหมือนกับ ถ้าเคยทำแบบจริง จังเลย ก็อาจจะลองทำเล่น ๆ นะครับโดยที่ว่า มันจะไม่ไปกระทบต่อความรู้สึกในใจคุณว่า เออ วันนี้แบบไม่อยากชงมัตจะเลย แต่อาจจะเป็นว่า เออ ยังอยากชงอยู่แต่ก็ทำแบบ ทำแบบเล่น ๆ ก็ได้ แบบชิล ๆ ไม่ต้องแบบไปซีเรียสมาก ไม่ต้องกรองให้ละเอียด หรือไม่ต้องแบบชั่งน้ำหนักเป๊ะ ๆ อะไรประมาณเนี้ยครับ อืม
อืม ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ เดี๋ยวน่าจะต้องแบบว่าไม่ต้องฝืนตัวเองเนาะ แล้วถ้าวันไหนอยากทำ วัน ตอนไหนอยากทำเนี่ย เดี๋ยวน่าจะต้องเริ่มทำจากตอนนั้นได้เลย โอเคค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเราอยากจะ เอ่อ เหมือนลองหากิจกรรมใหม่ ๆ บ้างล่ะคะ ที่แบบว่า ที่มันคล้าย ๆ กับการได้ชงมัตจะ หรือว่าแบบอะไรก็ได้อะค่ะที่เหมือน พอจะลดความเครียดเราบ้าง เพราะว่าบางทีอะพอเราหยุดทำไปเลย เราก็แอบรู้สึกแบบเครียดกับตัวเองอะ เพราะว่าเราก็ลงทุนเรื่องอุปกรณ์ เรื่องมัตจะ เรื่อง โอ้โฮ ของแบบเยอะมากเลยอะค่ะ
อืม อืม อา อืม ครับ เอ่อ ก็ เอ่อ ก็ว่าเป็น เป็นเรื่องที่ดีเลยครับที่ว่า คุณคิดได้แบบนี้เนาะ เหมือนกับจะไม่กดดันตัวเอง คุณก็ยังคอยเหมือนกับหาเชื้อไฟ หาฟืนน่ะครับจากอื่น ๆ มา มาเหมือนกับมาคอยแบบก่อให้ไฟในใจคุณในเรื่องการชงมัตจะมัน มันลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ โอ้ ก็นับว่า เป็นเรื่องที่ดีเลยครับในการที่จะหากิจกรรมที่คล้าย ๆ กับการชงมัตจะเนาะ ซึ่ง อันนี้ก็ยอมรับว่า ส่วน ส่วนตัวครับ ไม่ได้ ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เท่าไร แต่ว่า ถ้าเกิดว่า คุณพอจะหากิจกรรมที่มันแบบล้อไปในทางเดียวกันว่า เอ่อ คุณมีอุปกรณ์ อย่างเงี้ย ที่มันทำมัตจะได้ครับ อย่างเช่นว่า เป็นเครื่องกรอง อาจจะเป็นในลักษณะของคุณ ถ้าคุณชอบทำขนมเบเกอรี อย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะไป ไป ไป ไปทำได้ อย่างเงี้ยครับ อืม
ได้เลยคะ เบเกอรีเนี่ยดูก็ ดูน่าจะเป็นวิธีถิ หรือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย ก็ชอบดูเหมือนเขาทำเบเกอรีอยู่ด้วยคะ แล้วก็อยากจะทำด้วย บวกกับที่บ้านเองอะก็พอมีกิจจะ มีอุปกรณ์อยู่ด้วยค่ะ น่าสนใจเลย เดี๋ยวน่าจะต้องแบบหาสูตร หาเทคนิค แล้วก็เหมือนหาเวลาว่างมากขึ้นเนาะ แล้วก็อาจจะลองทำเบเกอรี แล้วอาจจะเอามัตจะที่เราชอบอะ เอาไปใส่ในขนมด้วย น่าจะเพิ่มแบบความสนุกได้ดี แล้วก็น่าจะรู้สึกแบบแฮปปีกับมันได้ค่ะ
อืม ครับ อืม อืม ครับ โอ้โฮ นับว่าเป็นเรื่องที่แบบ โอ้! ผมก็ยินดีร่วมด้วยนะครับ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า คน คนเราอะครับ มัน ๆ เปลี่ยนความชอบกันได้เนาะ แบบสิ่งที่ ที่ ที่เคยใช่ในเวอร์ชันหนึ่งอะครับ ก็อาจจะไม่ใช่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งเมื่อระยะเวลามันผ่านไปเหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วครับ สิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้แปลว่าเวอร์ชันไหนอะครับมันจะดีกว่า อาจจะเป็นเวอร์ชันแรก ที่คุณชอบชงมัตจะ ทำมัตจะ หาเมนูใหม่ ๆ จาก จากแบบเมนูมัตจะ ใช่ไหมครับ กับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่คุณเหมือนกับพยายามลดขั้นตอนเนาะ ทำให้การชงมัตจะมันง่ายขึ้น แล้วก็ คุณก็ยังแบบเอนจอยกับการดื่มมัตจะอยู่เงี้ยครับ มันไม่ได้มีวิธีไหนครับที่มาบอกเลยว่า อันไหนดีกว่ากัน อันไหนถูก อันไหนผิดเนาะ แต่บางครั้งอะ แรงจูงใจมันไม่ได้หายไปครับ แต่มันอาจจะเป็นในลักษณะของการเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองอะครับ
ค่ะ ได้เลยคะ ต้องบอกเลยว่ามาฟังดูแล้ว เราก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับตัวเองด้วยที่แบบว่า เฮ้ย! เคยสูญเสียแรงจูงใจจากกิจกรรมที่เคยชอบมาก ๆ เลย บางครั้งอะ อย่างที่บอกไปเลย ก็แอบรู้สึกผิดอยู่อะค่ะ แต่วันเนี้ยคือ ได้รับกำลังใจแบบเยอะมาก ๆ เลย แล้วก็คิดว่า เดี๋ยวอะ เราเองก็เหมือนไม่ได้โทษ ตัวเองเนาะ แบบว่า ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เคยชอบอะ เดี๋ยว รอบหน้าจะลองหาแบบกิจกรรมใหม่ ๆ เนี่ยเข้ามาด้วย วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ต้องบอกเลยคะว่า เทคนิคที่คุณแนะนำมาเนี่ยมันดีมาก ๆ เลยค่ะ สำหรับเราอะค่ะ
อืม ครับ โอ้โฮ วันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่มาแชร์เรื่องราวกัน นับว่าเป็นเรื่องราวที่ โอ้! น่ายินดีมากเลยนะครับ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับในการที่กลับมาเหมือนกับค่อย ๆ เติม เอ่อ แรงจูงใจเนาะในสิ่งที่ตัวคุณชอบ เชื่อครับว่า หลังจากเนี้ยคุณจะต้องกลับมาหาสิ่งที่คุณชอบได้อย่างแน่นอนครับผม สวัสดีครับ
ค่ะ